Eh oddio questa questa è una domanda complicata, purtroppo, ehm, capita un po' troppo spesso, più di quanto vorrei sicuramente. Credo sia perché appunto, ehm, noi ci siamo trasferiti qua in Francia tipo da 1 mesetto e mezzo quindi ancora la routine e e i nostri ritmi sono un po' in fase di rodaggio. Per cui sì, mi capita spesso di non riuscire a organizzarmi, soprattutto perché il lavoro che faccio è un po' cioè cambia di giorno in giorno, no, ehm, magari un giorno mi devo collegare prima, un giorno mi collego dopo, un giorno faccio più, un giorno faccio meno. Ehm, e quindi insomma diventa sì un po' un casino, cioè, mhmm, almeno purtroppo almeno un paio di volte a settimana mi capita effettivamente di, uhm, che che la routine non vada non vada come dovrebbe. E lì sento cioè, lo sento proprio che comunque, ehm, c'è qualcosa che non va. Sì, sì, per me, per me sì, perché poi io sono una di quelle che vuole avere comunque una routine che sia sempre la stessa perché mi aiuta, proprio mentalmente, e quindi non averla è un po' destabilizzante, ti dico la verità.
<chuckles> Okay. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. È pesante come situazione. Mh-mh. Certo. Certo, ma s mhmm, diciamo sei riuscita a mantenere, ehm, diciamo, ehm, lo stesso gl diciamo, uhm, l come posso dire, lo l ehm, gli stessi step, diciamo, della mattina in ogni posto in cui hai abitato, o ti sei adattata a quello diciamo, alla tradizione di quel posto? Perché magari, ecco, in America la mattina sai quando ti bevi il latte proprio attaccato freddo al <chuckles> al cartone, caffè americano, cioè, comunque è tutt'altro tipo di colazione
Mh-mh. <chuckles> Certo. Allora, ti dico la verità, in realtà sì, io mi sono sempre abbastanza adattata, specialmente in America non ho avuto grandi problemi, anche perché io in genere tendo a preferire un pochino una colazione salata, quindi non è stato un gran trauma.
Mh-mh. Okay. Ci quindi in America è andata di lusso.
Sì, sì, sì, sì, m'è andata di lusso, guarda, come al solito non mi posso lamentare. Certo, mi sarebbe piaciuto ogni tanto un bel, sai, cornetto, una cosa del genere, però non si può avere tutto nella vita e quindi insomma ci siamo dovute, ehm, far bastare quello che c'era. Ehm. Però, ti dico, è cambiata tantissimo negli ultimi anni la mia routine giornaliera e anche della mattina, cioè quello quello proprio sicuramente.
<chuckles> Certo. Certo.